Allora, uhm, ogni tanto sì, mi capita di uhm, di andare in presenza, uhm, però, mhmm
Ma per scelta tua o perché ti chiamano se u
No, diciamo che ci sono magari degli impegni importanti per cui la mia presenza è richiesta, ehm, in presenza, però ti dico la verità, in realtà molto spesso v mhmm, vado o all'estero o in altre città, quindi, uhm, non non si tratta più di viaggi in giornata per recarmi a Milano, ma magari devo andare a Bologna, a Roma, o se no mi è capitato anche di andare anche fuori dall'Italia.
Ah, quindi delle trasferte di lavoro, diciamo così.
Sì, perché comunque essendo una società, uhm, multinazionale, insomma, mhmm, ha sedi anche all'estero, ehm, e poi è tutto molto connesso insomma, ehm, al giorno d'oggi quindi questo fa sì che che i che io debba poi, uhm, avere impegni anche fuori dal dal territorio italiano.
Certo, non troppo lontano spero, se no diventa una sfacchinata, cambiare ca d'Europa. Ah, okay, meno male, meno ma <chuckles> Okay, okay. Ehm, va bene, a e quindi insomma bello che riesci a incastrare questo tuo lavoro ne in modalità smart working. Ehm, ma questa è una cosa che è successa dopo il covid, dopo la pandemia oppure c'era già, pre era già prevista?
No, beh, si tratta comunque di destinazioni europee, o comunque americane, mal che vada. Sì, sì, certo, assolutamente. Infatti volevo appunto parlarti di questo. Diciamo che la pandemia ha svolto un ruolo fondamentale per quanto riguarda, uhm, lo smart working, perché prima non era praticamente contemplato. Uhm, mi mi era capitato pochi pochissime volte che magari, uhm, non stessi bene, quindi avevo proprio magari febbre o cose del genere, quindi, uhm, mi era capitato di collegarmi da casa, uhm, però insomma era sempre mhmm, no, bravissimo, esatto, non era ben vista, esatto. Mentre invece adesso è praticamente la normalità per molti lavori, uhm, e questo, secondo me, è una cosa positiva insomma.
Mh. Non era ben vista forse. <chuckles>